Ờ, thì tại vì là như này, ờ, có những cái lần mà bạn ấy đi muộn thì mình lại, ờ, đi sớm và tất cả mọi người đều ở đấy rồi. Thì mọi người hay nói là, ừm, "Cái đứa này nó vô ý thức quá. Bây giờ làm việc chung với nhau mà lúc nào nó cũng đi muộn như thế, thì á, nó ảnh hưởng nhiều quá mà." Lúc đấy mình có ngồi đấy mà bạn ấy không có ở đấy thì mình cũng thấy đúng thật. Thực sự là mặc dù là bạn mình đấy, nhưng mà, ờ, nó ảnh hưởng đến những người xung quanh thì mình không chấp nhận được. Mình cũng thiên về cái, ừm, cái ý kiến của mọi người chứ, tại vì mọi người đúng mà. Nhưng mà, ừm, sau khi mà mọi người phê bình trước mặt nó ấy, thì nó về nó cũng bảo với mình là, ờ ờ, "Sao lúc đấy á, mọi người phê bình tao như thế mà mày cứ im lặng thế?" Trời ơi! Lúc đấy mình không biết nói như nào, tại vì bên kia thì đúng, bên này là bạn mà.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi bạn. Ừm. Ừm, ừm. <laughs> Đúng ha, ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, phải rồi. Thế thì khi mà mình nghe thấy bạn mình, ờ, nói như vậy đó, thì cảm xúc của bạn như thế nào? Bạn có cảm thấy là bạn, à, có lỗi hông? Hay là bạn cảm thấy rằng là bởi vì là, ừm, bạn của mình có lỗi trước, cho nên là mình sẽ nói cho họ hiểu.
Ờ. Ờ, thì thực ra là mình cũng mình chỉ là nói với mọi người r rằng là á, ờ, "H chắc là hôm trước nó bận cái gì đó nên là nó đi muộn thôi. Ờ, chờ nó một chút cũng được." Nhưng mà, ơ, những cái lần đầu mình nói như thế thì đương nhiên là mình bảo vệ bạn mình chứ, nhưng mà cái cái cái này nó diễn ra thường xuyên quá, mình không thể mà bao biện được bạn ạ. Đó. Ừm. Đấy.
Ừm. Ừm. À, mình hiểu rồi. Ừm, cũng phải ha, kiểu như là cứ lặp đi lặp lại như vậy thì, ừm, nó thuộc về cái phần ý thức rồi, chứ không có phải là, ừm, nguyên do nó là vì một cái điều kiện gì đó nó không kịp để mà đi trễ đâu, đúng hông bạn? Ờ, vậy thì mà khi mà nhóm mà bắt đầu căng thẳng lên rồi đó, thì bạn cảm thấy như thế nào?
Đúng rồi.